อ๋อ
อา ครับผม ครับ เพราะว่าอันเนี้ย เคยดูอยู่ แล้วเขาเฉลย เฉลยมาว่าคนเราอะมันมีสิ่งที่ติดอยู่ในใจอะอยู่ไม่กี่อย่างหรอก ถ้าเราอะเขียนลงไปในนั้นแล้วอะ มันตรงกับเขาอะเพียงแค่ข้อเดียวอะ
<chuckles>
มันก็
ตรงใจ ขาก็เชื่อแล้ว ใช่ไหมคะ?
เขาก็เชื่อแล้ว ใช่ครับผม ครับ แม้ว่าอีก 5 ข้อ อีก 4 ข้อ อะไรเงี้ย มันไม่ตรง หรือว่าอาจเฉียด ๆ โอ้โฮ! ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยครับผม อ ใช่ครับผม
ค่ะ อืม แต่ก็ ใช่ ร เราก็จะมาแบบเชื่อมกับเขาได้ว่า โอเค เฮ้ย! เขาแม่นนะ อะไรอย่างงี้ใช่ไหม?
อา เพราะว่าการ คนที่ไปดูหมอดูอะครับ 1 มีความเชื่อแล้ว 1
ค่ะ ใช่ค่ะ
จะไม่เหมือนกับคนที่ว่า ไปเสนออะไรให้เขา อันเนี้ย เขาเดินเข้ามาหาเอง คือเขา คนที่เดินเข้ามาหาเราอะ 1เขาเปิดจ่ายให้เราแล้ว 1
อืม เสนอ ใช่
อา ไม่เหมือนกับเรา เราไปหา เขา เราต้องไปเปิดใจเขา อา แต่เขามาหาเอง ใช่ ๆ ถ้าอย่างพวกขายของนะครับ เดินขายตามบ้าน หรือว่าโทรขาย ต่าง ๆ พวกเนี้ย เขาต้องมาเปิดใจกับคนอื่น ไม่เหมือนกับว่า สมมุติคนขายประกันโทรไปขาย โอ้โฮ! ขาย อา ขายข้าว แต่ อา อาจโน้มน้าวนานมาก แต่ถ้าเป็นคนที่เดินมาหาบริษัทประกัน เพื่อต้องการซื้อประกัน
อืม เหมือนแบบ อย่างพวกขายของไหมคะ? ใช่ อืม ค่ะ เรา อา ๆ ค่ะ ต้อง อืม ใช่ ๆ จะมี 2 แบบ ค่ะ
อา มันก็จะ ต่างกัน อา อันเนี้ยโน้มน้าวไม่นาน ก็สามารถขาย ปิดการขายได้
เพราะว่า ค ใช่ เพราะว่าเขาจะไอ้นี่ เพราะเขาตั้งใจที่จะซื้ออยู่แล้ว อย่างงี้ใช่ไหมคะ? อืม
เขาตั้งใจซื้อ หรือว่าเขาตั้งใจมาดูอยู่แล้วนะครับ เหมือนกับคนที่จะไปดูรถในงานมอเตอร์โชว์อะไรต่าง ๆ
ค่ะ อืม ถ้าเขาเล็งไว้ <chuckles>
อา เขาอาจ เขาเล็งไว้แล้ว เขาก็อาจจะ อา มีคนมาเสนอ อา ไปเล็งปุ๊บ มีคนมาเสนอข้อมูลดี ๆ ให้ เขาอาจจะซื้อ แต่ต่างกันแบบว่า ต่างกับคนที่ว่าเดินไปเสนอนะครับ เจอปุ๊บ เดินไปเสนอ "อา ดูไหม?" อะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะยังไม่เอาก็ได้ เพราะว่าความพร้อมเขายังไม่มี แต่ถ้าคนมาดูแล้วอะ ความพร้อมเขามีมามาก มาพอแล้ว อา
ค่ะ ซื้อเลย ค่ะ ค่ะ อืม อือ เขาก็อาจจะพร้อมแบบว่าปุ๊บปั๊บ ส รับไอ้นี่เลย แบบเซ็น ซื้อเลย ใช่ค่ะ
ใช่ ๆ ใช่ครับผม
อืม ใช่ เพราะว่าอยู่ ที่อันเนี้ยค่ะ ว่า พูดเลยว่าการโน้มน้าวอะเป็นอะไรที่แบบยาก อยู่ที่ทักษะแต่ละคนจริง ๆ เพราะว่าบางคนเขาก็แบบโน้มน้าวเก่งมาก แบบปิดการขายดี ดีลไว อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าซึ่งแบบถ้าเป็นเราอะ เรา ส เราแบบทำไม่ได้ เพราะเราไม่ใช่คนที่แบบพูดเก่ง อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ครับผม